Dimmi un po', avresti magari qualche consiglio su quali siano i primi passi per ripensare alla propria carriera? Magari ti è capitato oppure, sei una persona con una vita lavorativa molto, molto lineare.
Ma allora, uhm, uhm, lineare la mia vita lavorativa sicuramente non lo è, ehm, quindi diciamo che ho appunto cambiato un po' di volte, ehm, sicuramente sì, sì, ho cambiato, ehm, direi che, mhmm, vabbè han fa mhmm, vuoi sapere nel nello specifico cos'ho fatto? Non ho p non ho capito la domanda.
<laughs> Ah, sì? Meglio. Sì, sì, sì magari partendo da quello che è stata la tua esperienza lavorativa, poi, ehm, si può vedere q quali sono stati i consigli che ti sono stati più utili, oppure quello che hai maturato da queste esperienze.
Okay, mhmm, allora io ho iniziato, diciamo a mia carriera lavorativa, ehm, nel mondo del make-up, quindi nel mondo del beauty, ho iniziato come make-up artist, facendo l'accademia in modo lineare come tutti, e poi mi sono buttata, ecco, nel nel mondo lavorativo, facendo shooting, cose così.
Mh-mh. Okay.
Ehm, il problem mhmm, ehm, c'è stata ci sono stati un po' di problemi, più che altro perché, a livello personale ero molto soddisfatta, facevo quello che amavo, ma a livello economico, il portafoglio piangeva un po' quindi, eh sì.
E com'è andata? Mh-mh. Ah beh, dev'essere assolutamente facile, soprattutto quando magari si è così appassionati di qualcosa, ma che questo qualcosa non ti permetta di vivere secondo uno standard.
Esatto, esatto, e infatti da lì ho dovuto prendere un po' una decisione, un po' drastica, ma che, uhm, diciamo mi ha fatto un po' fare la capovolta, che cosa vuol dire, portafogli non piangeva più, ma poi la mia soddisfazione personale piangeva, quindi mi sono trovata nella situazione opposta.
Mh-mh. Ah! <chuckles> Chiaro. Quindi come, ehm, come sei arrivata al voler capire che a capire che era il bisogn c'era il bisogno fondamentale di cambiare rotta, quindi di trovare una quadra che ti facesse stare meglio?
E uhm, dopo che ho fatto questo primo cambio, intendi?
Esatto.
Ma allora dopo ho capito che, ehm, bisogna avere una sorta di equilibrio, no, e e questo adesso a dirlo sembra facile, eh non è per niente facile.
Mh-mh. Eh, certamente bisogna arrivarci però. <chuckles>
Esatto. Bisogna avere un equilibrio tra, ehm, entrate, quindi la parte economica e anche soddisfazione. Ora non è proprio semplice perché sai alcune volte per arrivare a fare quello che ci piace bisogna fare dei corsi, bisogna fare, ehm, de mhmm, delle formazioni che richiedono tempo e denaro, che se io non ho
Mh. Certo! Bisogna sicuramente avere le possibilità, sia per quanto riguarda appunto il tempo come hai detto che, economiche per poter seguire quella che è magari una direzione e a den nella quale ti porterebbe la tua passione.
Esattamente, quindi io quello che posso dire nella mia esperienza personale è che ad oggi, dopo aver provato insomma, entrambi i lati, quindi la parte della della passione, ma senza entrate e la parte delle entrate, ma senza passione <chuckles> posso dire
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Cosa hai imparato da tutto questo? <snorts>
Ho imparato che bisogna cercare un compromesso. E attualmente io, per la parte economica svolgo un lavoro online, che comunque mi dà la possibilità di sostenere quelle che sono le spese di un affitto, ehm, appunto, cibo e tutto. Ehm, ho l'appoggio anche di mio marito che, ehm, fa tanto per quanto riguarda questo. E poi, svo
Chiaro. Mh-mh. Ottimo. Eh, certamente in ques si può venire incontro.
Esatto. È fondamentale anche avere qualcuno che ti dà la possibilità un cuscinetto ecco, di appoggio.
Chiaro.
Ehm, e poi svolgo un corso professionalizzante. Faccio l'accademia di parrucchiera adesso.
Ah. Molto, molto interessante. Quindi ovviamente, ehm, come avevi già detto all'inizio, la tua carriera lavorativa non è stata, diciamo, così lineare e quindi, sicuramente potresti avere dei consigli, magari se qualcuno venisse a dirti che non si sente soddisfatto e vorrebbe ripensare alla propria carriera. Tu, cosa cosa gli resti come prima cosa?
Eh, ma sicuramente gli direi innanzitutto di prendersi un momento per sé, uhm, un momento che, mhmm
Mh-mh.
è variabile, nel senso può essere possono essere mesi, come può essere 1 anno, un attimino per capire quali sono le proprie disponibilità economiche, di tempo e di energie, e quali sono i sacrifici che è disposto a fare, perché giustamente
Chiaro. Mh-mh. Chiaro, quindi il mo la prima cosa che su diresti è di non prendere così a cuor leggero una scelta, comunque di rifletterci e valutare i pro e i contro.
Assolutamente. Assolutamente sì, ma anche valutare, ehm, nel lungo termine, no, che cosa succederà, per cui, uhm
Mh-mh. Chiaro.
io adesso sto facendo questo percorso che durerà all'incirca 3 anni. Quindi sono 3 anni della mia vita che io sto sacrificando, fondamentalmente al professionalizzarmi, ma che nel lungo term eh esatto. Esatto, ma che nel lungo termine mi darà la possibilità di avere una carriera più lineare. Quindi è è un po' un po' complesso, ma, ehm, si può fare.
Oppure impegnando, ovviamen avendo uno scopo. Certo, no, tu sarai hai fatto delle valutazioni importanti e magari anche col supporto di tuo marito, che sicuramente sarà stata una una bella spalla a cui appoggiarsi, magari nei momenti di difficoltà, e sei riuscita a valutare a bocce ferme, quale fosse lo sbocco migliore per le tue passioni, che però potesse permetterti una carriera lavorativa e una vita più lineare.
Esattamente, esattamente. C'è da dire anche una cosa, mio marito è barbiere, quindi capisci che, ehm, anche nel lungo termine ha senso questo percorso. Quindi, un consiglio appunto che posso dare per ritornare alla domanda di prima, anche vedere, se una person questo non vuol dire seguire per forza le orme del tuo partner però, anche immaginarsi un progetto, uhm, completo, no, dove ti ci ve dove ti vedi a fare, cosa ti vedi a fare? Questo
Mh-mh. Ah. Mh-mh. No, chia Assolutamente, quindi comunque avere progetto che sia concreto, che non sia s in aria e un sogno ad occhi aperti.
Ah, sì. Assolutamente sì. Fosse per me, io farei l'artista pazza, mantenuta, ricca di famiglia, ma <chuckles>
<laughs> E perché no, magari potrai arrivarci. Chissà. <chuckles>
Ma, mhmm, chissà, magari i miei figli saranno figli della parrucchiera pazza, ehm, e sarò io. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Però, è è ovvio che ovviamente come come hai detto, bisogna fare tante valutazioni prima di prendere una scelta che potrebbe anche rivelarsi drastica, quindi cambiare completamente ambito, risvoltare la propria carriera dall'alto in basso e, al mondo d'oggi, quindi anche in Italia, in Europa in generale, ci sono delle difficoltà magari a prendere delle decisioni, in un'incertezza abbastanza importante, quindi se una persona risulta comunque incerta, tu cosa suggeriresti di fare?
Sì. Sì. Ehm, innanzitutto di cambiare paese. No, sto scherzando. <chuckles> No, sto scherzando, è è che in Italia purtroppo c'è molto, ehm, pregiudizio dal mercato lavorativo per chi decide di cambiare carriera. Quindi, mhmm, mi rendo conto che la pressione sociale a volte inibisce quella che può essere una strada, scegliere di cambiare strada, no. Ehm, e non è facile. Ehm, io per esempio, a New York ho f passato un periodo a New York, ho conosciuto persone di di tanti paesi diversi che hanno, uhm, svoltato la loro carriera anche a 40 anni, anche a 50 anni. E lì è so socialmente accettato che una persona cambia completamente strada a a una certa età.
<chuckles> Mh-mh. Sì. Ah. Di sì. Chiaro. Okay, quindi quello che stai dicendo è che secondo la tua esperienza in realtà la difficoltà di cambiare lavoro, cambiare carriera a volte può essere anche legata al giudizio degli altri, e che non ovunque è così. Quindi solo in Italia o in Europa viene visto come una sorta di fallimento, il dover cambiare carriera "da più grande", tra virgolette.
Esatto. E nel resto dell'Europa non lo so, ma sicuramente in Italia c'è molto questo preconcetto, del del cambiare carriera a 40 anni, visto come un fallimento, no, perché si si i nostri genitori vengono da lavori, mhmm, dove hanno passato 30 anni nello stesso settore, ehm, e ed era considerato un un uomo o una donna di successo e invece non è così.
Mh-mh. Chiaro. Certamente.
Non è così.
Assolutament assolutamente, è una visione che però, per quelli che sono i nuovi dati sta un po' cambiando, perché comunque, anche in Italia, che come hai detto, è un paese che è più orientato verso le carriere lunghe nello stesso settore, sempre più persone a partire dal COVID, hanno cominciato a lanciarsi in progetti collaterali, un po' per necessità, perché ci sono persone che hanno visto le loro attività fallire in quel momento, un po' invece per noia.
Nel senso Eh, sì. Verissimo, verissimo, ecco, banalmente, il Covid potrebbe essere stato, anche forse il p il perno che ha fatto cambiare un po' questa mentalità, ehm, e dal dal mhmm, dalla pandemia che pa comunque è è un aspetto negativo, ehm, si è tratto qualcosa di positivo; e questa è una cosa che spero che, sempre di più, sempre più persone si, si rendano conto che cambiare carriera anche a 40 anni, non c'è niente di male, anzi vuol dire rimettersi in gioco, ehm, vuol dire ripensare tutta la propria vita, cioè paradossalmente è più facile continuare in un settore che cambiare completamente, quindi è una mossa anche azzardata e un'avventura.
Ah-ah. Certo. Assolutamente. Assolutamente, però allo stesso tempo, come appunto dicevi prima, bisogna ragionare. La questione senza proprio lanciarsi s ehm, senza valutare i rischi. Quindi magari avresti qualche suggerimento per dei le sorte di es piccoli esperimenti a basso rischio, magari per tentare una nuova strada, tipo dei piccoli progetti collaterali, piuttosto che magari fare dei colloqui informativi, prima di cambiare completamente strada, oppure credi che ormai quando si è presa una decisione, bisogni si debba partire e andare dritti per quella nuova strada?
Sì. No, no, assolutamente. Io credo che, ehm, è giusto prendere un attimo le misure, ehm, fare dei piccoli step ehm, e prepararsi anche più piani a disposizione, no? Ehm
Mh-mh. Chiaro il famoso piano B-C-D. <chuckles>
Esatto, esattamente, varie varie opportunità di, uhm, di salvataggio da paracadute. Ehm, e poi, appunto, piano, piano iniziare sì con progetti, ehm, col uhm, laterali, piuttosto che appunto, magari informarsi online, fare dei piccoli corsi extra, corsi serali. Perché no? Tutto all'interno delle proprie possibilità. Per esempio, l'Italia, uhm, in particolare la regione Lombardia, offre dei corsi per disoccupati, quindi banalmente anche un disoccupato può iniziare a fare dei corsi gratuiti che sono formativi e quindi
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ah. Beh, chiaramente potrebbe essere un modo per scoprire anche una nuova passione di una persona che possa convertir lavoro.
Esatto. Esatto, e poi l'artigianato l'artigianato è uno di quei lavori che, è vero, ormai, ehm è difficile la campare solo di artigianato però può essere un piccolo progetto, ehm, bilaterale che uno svolge nel mentre che, ehm, cerca di scegliere la propria strada. Poi sai quante volte, si è sentito di persone che iniziano con piccoli business e poi sono diventate imprese.
Mh. Chiaro. Chiaramente. Mh-mh. Assolutamente, anzi, sembra che anche sotto questo punto di vista ci sia una sorta di controtendenza sempre più grande, dovuta anche al fatto che, oggi uhm, se nella genera generazione precedente veniva visto come obbligatorio fare l'università, oggi questa cosa sta un po' cambiando, comunque vengono rivalutati anche dei lavori che erano manuali, magari, ehm, ad esempio il l'idraulico e che, paradossalmente possono essere anche molto più pagati di dei lavori che si possono fare dopo 5 anni di università.
Sì. Assolutamente sì, sono lavori che sono molto remunerativi, e e lavori che ti portano poi a a ingrandirti, a diventare poi imprenditore, no, perché per dire, mhmm, io adesso parlo per il mio settore, quanti parrucchieri sono riusciti ad aprirsi più di un negozio? Molti si sono aperti anche una scuola, quindi insegnano ad altre persone la professione, per cui
Assolutamente. Mh-mh. Certo. Assolutamente, anche dal punto di vista intellettuale tuo personale, può essere molto molto stimolante.
Esatto, per cui, ehm, è veramente un un un ricircolo e e sono contenta che si stia un po ehm, che stia un po' cambiando questa tendenza di pensare che solo il laureato è degno di avere una carriera ed è degno di avere una notorietà nel mondo del lavoro, quindi meno male. <chuckles>
<chuckles> Assolutamente, assolutamente. E per una persona che quindi è s ha già deciso in realtà quello che vorrebbe fare e quindi lanciarsi in una nuova avventura, nuova carriera, ma ha paura appunto del giudizio degli altri, cosa gli consiglieresti di fare?
Ma, uhm, guarda, io direi proprio di ignorare assolutamente il più possibile il giudizio delle altre persone e seguire la propria strada e circondarsi solo di persone che supportano quella che è la tua decisione, perché altrimenti soffri e basta.
Assolutamente, è un ottimo consiglio. Guarda, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata molto, molto interessante partendo da quella che è stata un po' la tua la tua carriera, la tua esperienza e i consigli che si possono avere per delle persone, che sono magari in difficoltà su questo argomento, quindi grazie.
Ci mancherebbe, è stato piacere mio poter parlare e raccontare la mia storia e appunto spero di ispirare persone a cambiare completamente a propria strada. A presto.